ええっとですね、ちょっとアドバイスとかいただけたらなと思うんですけれども、えっと、家族の、もうあの、食べ物の好みがちょっと違ってですね。えっと、でも、私はそんなにいっぱい作れるわけじゃないし、で、あの、なんだろう、真ん中ぐらいを狙って、あの、作りたいところなんそうそうそう、バランスもあって。あと、ま、子供たちからはま、アレルギーもあるんですよ、また。アレルギーのある子がいて、その、ナッツアレルギー系なんですけど、で、ナッツ系が使えなかったりとか、あと露骨に卵は駄目なので、で、卵も、あの、なんうーん、生の卵じゃなければ、ま、やんわり大丈夫な感じなんだけど、ま、アレルギーの薬を横に置きながらみたいな感じで、今ちょっと様子見ながらやってる感じなんですけれども。うーん、結構ね
あ、はい。 ほうほう。 うん。 <laughs> バランスが、うんうん。 うん。 おお。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 うわ、卵とか厳しいですよね。結構いろんなものに入ってますもんね。
そうなんですよ。なんでも使えるしっていうのもあって。で、なんでしょう、あの、やっぱりお肉ばっかりが好きな子もいれば、でも「もうお肉ばっかりやめてよ」とか言って、あの、何でしょう、和食が食べたいとか。ったら和食作ったら作ったで、「ええ？」って言って、ほんとに露骨に食べないんですよね、なんかね。「もう肉にして」って。そう、ほんとに器にあの、ちちょっと、うーん、ま、作って自分で器に載せてくんだけど、もう、自分好きな料理載せてよって感じで、うん、で、そういうのもあって、あの、もうその差があの、ま、無くなる時はめっちゃなくなるし、ま、余る時はほんとに、ま、純和食系のものって残りやすくって。で、やっぱり、何でしょう、今度は、あの、手作り系のおやつをなるたけ、いや、孫に食べさせたいなとか思うから、ま、そういうのをした時に、ええ、チョコレートを使ったらダメなんですよ。なんか、ね。
うーん。 うーん。 うふ。 わあ。 な、あ、ほんとに食べてくれないんですか？うん。 うん。 うん。 うん。 うん。うん。 はい。 うん。 なあ、それは、あの、やっぱりアレルギーとかですか？
違います。なんか娘のこだわりです。「チョコレートは」みたいな。
は、あ。ああ、じゃ、娘さんのこだわりで、あの、孫に対して、こう、作るお菓子にはチョコレートは入れないで、みたいな。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
あ。 うん。 うーん。 うん。 うーん。 それは本当ですよね。あれですか？あの、どの場面がね、あの一番こう、ご自分ではあのストレスになりますか？あの、献立を決めてる最中かあ、決めてる時がやっぱり一番こう、あ、どうしようって。
うーん。 うん。 そうですね、そこですね。うん。 そう。そう、おれが、そうなんですよ、すごく気になっちゃうな。ま、でもな、あの子はこうだし、ああだし、こうだしみたいな。
うーん。
うーん、なんかね、それがちょっと、うーん、難しくって。でも私は、なんか結構酸っぱいものとか好きなので、バンバン酢の物とか入れていきたい感じなんですけど、酢の物を食べない子が2人いたりとかして。なんかね、もうほんとに。
うん。 うん。 はい。 <chuckles> あ。<laughs> 酢の物、そうか。結構選り好みが激しいかもしれないですもんね。うーん。
うん。 そうなんですよ。私はなるたけ、ご飯に味噌汁に、3えっと、3つのおかずみたいな、それがなんか定食のセットで、自分の中で献立決めるんですけれども。うん。いや、もちろん、その3つの中に酢の物1個入ってくるんですよ。入ってきたりとかうん、豆腐がいっこ入ったりとかもするんですよ。だから、あの、ま、そんな風に考える時に、ま、私は酢の物を食べたいなと思っても、あ、すもうものはな、子供たちがな、とか、そんなことを考えながら、うーん、こんここういう酢の物、孫も、なんかね、ちょっと難しいじゃないですか。孫も、すなんか、そういった、ま、地味な、あ、味付けのものってあんまり好きじゃなかったりとかするので、で、そこに、かにかまを入れると酢の物の中でかにかまを入れると食べてくれるからとか、そんなの中にトウモロコシを入れると、ちょっと食べてくれるからとか。まあ、そういうのがあって、まあ、工夫したりしてんすけどね、シラスを入れてみなりとかして、あの、色々はい。
うん。 ああ、すごい。うんうん。 おお、なるほどね。うん。 うん、うん。 うん。 うん。 ああ。うーん。 うーん。 うん。 うん。 うーん。 ああ、色々じゃ考えてこう試行錯誤を重ねてらっしゃるから、だから結構こう、作るのとか献立を考えるのがちょっとストレスになっちゃうっていう時もあるんですね、きっとね。うーん。うん。
そうなんです。 そうなんですよ。それでもうなんだろう、あの、娘が出産終えた後っていうのはやっぱりなるたけ、あの、純和食に、え、やりたかったので、あの純和食系の、あのおかずもちょっと、うーん、いろんな種類を多めにしてっていう感じで、色々作ってたんですけど、そしたら、あの、まあ、別の娘も一緒に暮らしていたので、で、その娘は「え、こんなおばあちゃんみたいなおかずやだ」とか言ってやっぱ言うんですよ、もうほんとに口悪いなとか思うんですけど、その言い方、その言い方やめなさいって、ほんとに思うんですけどうんうん。で、ますうん、うん。
うん。 うん。 うん。 はい。 <laughs> うーん。 うーん。ああ、でもあれですか、そういうね、あの娘さんが「え、こんなの食べたくないよ」とか言っているくせに、ご自分の娘さんでは、自分では、お料理は、されなかったんですかね？
えっと、仕事をしてるから、なんか結局みんな仕事してるから、で、あの、ま、仕事してない人が作るのが、ま、当然というか、まま、どっちかというとそういう空気が出てますね、しっかりしっかり。うんうん。うんうん。
ううん。 うん。 ああ。<chuckles> あ、ほほ、なるほどね！へえうん。
うーん、なので、ま、もちろんあの、週末とかお休みの日は、ま、みんなで一緒に作ったりとか、なんかね、そういう風にはなるので、まあ、ます、で平日ですね。平日の、うん、献立を考えているのが一番しんだいなと思ったりするわけなんですよね。もうお買い物も含めてになってくるので、うーん。そうなんです。
うん。 うーん。 うーん。 うーん。あれですかね、じゃ、なんか、こう、じゃあ、ま、あの、ね、あの、もう、もちろん、ん、ね、ご自身がお料理されてる時に、私はこれが食べたいからちょっと作りたいみたいのはあるとは思うんですけれども、でも、たまにはこう、あの、じゃ今日何が食べたのかちゃんと言ってよ、それ作るからみたいな感じでこう、意見をこう、聞くっていうこともされたことあったりしますかね？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
はい。 うんうん。 ええ。 そう、それもですね、やっぱ試したんですよね。だからもうちょっとあの、分かんないからメニュー決めてとかね、献立て決めてとか、言った通りにしますよとか言って。うん、したりはするんですけど。うん、なんかね、ま、やっぱりあの、すごく洋洋がお好きなようで、皆さん。うん。だからそうそうそうそう。うん、なので、なんでしょうかね、もう1人の娘は、和が食べたい子だから、うーん。感じかな。
うーん。 ううん。 うん。どどうでした？うん。 <chuckles> 洋食とかがね、うんうん。うーん。 うーん。 ああ、じゃ、そこからもう、あんまりこう、統一されるさせるのが難しい感じになっちゃうんですね。
そうなんですよ。ま、だうどっちかが、ま、今日は洋だったから、明日は和よとか先に宣言すれば、あの、まま、そうなんですけども、したらもう露骨に、あ、本当に今日はじゃ、みたいな、そんな感じ。うん。そうそうそう、そうなんですよ。うん。
うーん。 ああ。ああ、なんかあれですか、こう、じゃ、みんながこう、家族全員がこう、喜んで食べるっていうなんかメニューとかあったりしますか？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
あ、焼き肉か。うーん。 うーん。 うーん。でも毎日ってなかなかううーん、ね、焼肉難しいですよね、毎日ね。
そう、だからそれ、まま、結局週末になっちゃうんですけど、ま、週末は、ま、みんなで、ま、たこ焼きやったりとか、お好み焼きもやったりとか、なんか、うん。そうですね、そんな感じでやったりとか、ま、どっちかというと週末の方が手抜いて、あの、作れるんですけどね、なんか、みんながいるからって感じで。
うーん。 うーん。 おお。うんうんうんうん。うん。 ああ、でもをね、お母様のその、こう、ちょっと、この、そうやって意見言われるのがストレスになってるんだけどっていうことを何、娘さんたちにお話されたこととかありますか？
うん。 はい、もう宣言してるんですけどね。もうなんかね、ほんとに無視されてる。うーんって。頑張ってみたいな感じなんですよ。そう。
ほう。 <laughs> <chuckles> それもやっぱりちょっとこう、あれですかね、お母さん、甘え甘えてるかし感じがしますけどね。
甘えてますね。 そうなんですよ、ほんとに。で、それでたまに息子とか、あの、息子家族とかが来たりとかしたら、ま、なんか私はほら息子が何が好きだからって言って、息子の好きな料理とか、こうやって、あの、息子の子供たちが好きな料理とかにしたりとかしたら、また今度は、あの、もう1人の和が大好きな娘たちが、ああ、もうのそのお兄ちゃんの、もうお兄ちゃんの好きなものばっかり、みたいな、なんかすねたりするんです。すねるんですよ、今度。
うーん。うん。 うーん。 はい。 うん。 うん。 <laughs> <laughs> たまだたまにだから許してあげてよって思っちゃいますけどね。
ほんとに思うんですけどね、なんかね、もういくつもになってもほんとに、親になっても子供なんですよねって思ってて。うーん。
うん、は、あ。 うーん。でもあれですよね、やっぱりあの、ほんとにこう、ご家族が多分仲がよろしいので、だからこう、みんなでこう、なんだかんだこう、なあなあになってこう、なんかこう、言いたいこと言えちゃう環境ができできてる感じなんでしょうね、きっとね。
ええ。 そうですね、なんなんとなく、小さい時から、あの、溜め込まず、家族の中では発散しましょうってそういうのを言いながら育てたので、だからもうみんなそれぞれ、もう、どストレートにものを言い合う、ま、あの、家族の中だけは、みたいな。うーん。だからふたことめにはそうですか？でもねええ、でも2言目には言うんですよ。あの、なんでしょう、もう「家だけだからいいでしょ」って、って言うわけなんですよ。で、でも、だからちょっと外に出ると、もうほんとにいい子ちゃんしてるから、ま、それを見てるとまたストレスと。ほんとにそれぐらいしおらしく家で喋ってみてくださいよ、とか思っちゃうわけなんですよ。
うーん。 うん。 ああ。 うーん。 ああ。うーん。あ、でも素敵。うーん、素敵ですよ、うーん。 うーん。 うーん。うーん、うん。 うーん。 うーん。 <laughs> う、そうですね。ま、でもね、そう言いつつもお母様も、ま、ほんとしょうがないなってこうやって、ね、むなん娘さんとかあと息子さんがそうやってこう甘ってる甘ったれているのがやっぱりちょっとお分かりになっていると思うので、もうしょうがないなっていう感じでね、あの、こう、なんだろう、可愛いなこいつらって思って、<laughs> ダメですかね？
うーん。 ええ。 ええ。 うーん。 ね、そこまでそそこまで到達するまでちょっとちょっとまだ険しい崖のようなものがいますが、ちょっと頑張ってみようかなって。ま、そうですね。そうなんね。うん。
<laughs> そうですよね。うーん。ま、でもね、食事作りがね、ほんとにこう、ほんとにどうしてもこうストレスになってしまうっていうんだったら、じゃあもうもうみんなで食べに行こうよとか、そういう感じにもたまにはなってもいいかもしれないでしょうね。
そうなんですね。もうちょっと子供たちが大きくなれば、行儀よくお座りできるようになったら、もっとその回数が増えるのかなと思ったりはするんですけどね。
うーん。 うーん。 そうですね。ま、今もこう一食一食こう楽しみながらご家族で団欒されていってくださいね。
うーん。 はい、お話聞いていただきありがとうございました。楽しかったです。
うーん、どうもありがとうございました。
はい。